ياه!
تمام، ده أكبر ده أكبر وقت وأكبر حاجة أنا قعدت فيها وقت ما أنا بامارس ال الش الهواية دي إن أنا بالعب شطرنج وبتاع. خدت فترة نقاهة بعدها بعد الموضوع ده بيومين 3 كده، قعدت 4، 5 شهور ما بالعبش شطرنج، خلاص بقى أنا بافصِل دماغي خالص، خالص، خالص يعني، لإن كان وصَل معايا لمرحلة إن إحنا نقدر نقول الإدمان، لمّا باقفل عيني واجي أنام
بتحس بإرهاق وتعب يعني والّا؟
فباتخيَّل ل لأ، لأ، مش مش كده، آآ، بابدأ أتخيَّل الرقعة على السقف تمام، وإن أنا بالاعب نَفْسي، فالموضوع بدأ يأثر عليَّ جامد. آه، الموضوع بدأ يأثر بالضبط، الموضوع بدأ يأثر.
للدرجة دي! إيه ده؟! يعني حاسس إن هو بدأِت هلاوس بقى وحاجات، واللي أنت مش في وعيك كده، أو أنت بتتخيل حاجات بتتحرك وكده، والّا هو مجرد بس اللي أنت بتتخيل بتلعب حتى وأنت على السرير؟
لأ مش ل مش للدرجة دي، لأ هي مجرد بس إن أنا باتخيل الرقعة ف على السقف أو أو قدّامي على الحيطة قبل امّا بانام، وبابدأ ألعب أنا مع نَفْسي، بابدأ أنا أحرّك القطع مع نَفْسي كده وأنا نايم، وباتخيل القِطَع وهي بتتحرك.
<laughs> طَب هي أنت شايف إن دي عادي يعني اللي هو أنت مش حاجة حاجة عادية؟
ما هو أنا باقول لك، ما أنا باقول لك، ما أنا باقول لك أهو، هي وصلت معايا ال ال لل للحتّة دي، ف فأنا خدت بقى فترة نقاهة زي ما قُلت، أو إن أنا أبعِد عن اللعبة شوية، بحيث إن أنا بقى اللي هو خلاص بقى أريَّح، أفصِل دماغي ومخي شوية عن ال آه، بالضبط.
إمم. ت تحاول تعمل توازن يعني بين ال دماغك وبين الهواية اللي أنت بتحبها.
بالضبط، عشان كُتر الموضوع بيخلّيك تزهق، بيخلّيك تِمِل حاجات كتير أوي وبتاع، وأنا كنت وصَلت بدأت أوصَل المرحلة دي، وأنا ما كنتش يعني ما كنتش عايز أوصَل المرحلة دي ف مع الهواية دي بالذات، لإن دي أكتر حاجة أنا أقدر أقول إن أنا لقيت نَفْسي فيها.
تمام. إمم، حلو جدًا. طيب ما تقول لي بقى كده لو أنت عندك هواية تانية أنت بتحب تلعبها أو بتحب تعملها.